Halli hallo, wie geht's dir so? <giggles>
<chuckles> Na, du?
Na, geht's dir gut? Schön.
Also, ja. Ja, so mittel, ne? Also man hat man schlägt sich halt so durch, ne? Also die Rückenschmerzen, wie gesagt.
Nur mittel? Hm, ja, durch die Woche. Sind immer noch da?
schlechter. Ja, leider irgendwie, das ist so eine so ein Müll, sage ich dir. Also ich habe ja jetzt Physiotherapie bekommen, aber auch nur sechsmal, und dann habe ich ihn auch gefragt: „Ja, reichen eigentlich sechsmal?“ Ja, und dann hat er auch gesagt, ja: „Ne, eigentlich, ähm, eigentlich sind ist es sehr selten, dass nach sechsmal das bereits vorbei ist.” Und dann bin ich zum Arzt und dann habe ich auch gefragt: „Ja, so Physio ähm, er hat der hatte halt auch gesagt, dass ich eigentlich mehr brauche.” Und dann, äh, hat der Arzt aber gesagt: „Ne“, weil die dürfen das nicht zu oft verschreiben, sozusagen und
Ei ei ei. Ja. Wie la das dauert doch länger? J Ja, ja. Ja, das habe ich auch mal gehört, ja.
und, äh, dass sie quasi immer so 'n neuen Grund dafür brauchen, um das zu verschreiben. Und jetzt
Ach, du meine Güte.
ja, und jetzt machen wir halt 'ne MRT und wenn das MRT dann quasi also ich hoffe, dass dann halt gezeigt wird weil ich habe dir erzählt, ich war ja davor bei diesem anderen Arzt, ne, bei diesem kompletten Idioten, und der hat mir auch ein MRT aufgeschrieben, aber für den unteren Rücken, und meine Beschwerden kommen ja gar nicht vom unteren Rücken, die kommen ja vom oberen Rücken.
Mhm. Mhm. Ah. Ah. Ja toll, wunderbar.
Ja. Und das heißt im Grunde genommen, dass dieses ganze MRT
Haben sie nicht zugehört?
Ja, ja, also, d das heißt ja auch, dass dieses ganze MRT war ja komplett unnötig, was mir halt auch der Arzt heute gesagt hat der hat mir auch gesagt: „Ja, äh, warum hat denn, ah, der Kollege denn dann irgendwie hier die, äh, Lendenwirbelsäule gesagt und nicht die Brustwirbelsäule?” Da habe ich auch gesagt
Ei ei ei. Mhm. Das hätte man sich sparen können die ganze Zeit, ne?

Also, äh, ich wa ich weiß nicht. Ja, genau äh, i genau, weil ich dachte eigentlich, wir warten halt ab, bis ich das Antibiotikum genommen habe und dann kann man halt noch weitersagen. A d gucken, was ist. Und nicht, ähm also, i ich weiß nicht, irgendwie Vollkatastrophe.
So als könnte sein. Nicht als Diagnose. Boah. Der hätte hier auf jeden Fall auf 'nen anderen Beruf gehen müssen, würde ich mal sagen. Ähm, vielleicht so vielleicht so ja, so Kartenleser auch. Aber, ähm, <chuckles> was meinst du denn eigentlich? Ähm, se das hört sich ja an, als wäre der zwar in die Schule gegangen, aber war für seinen Beruf ja gar nicht so weit, ne? Ähm, aber ich finde auch heutzutage, Kinder oder Jugendliche gehen aus der Schule raus und sind eigentlich auf nichts vorbereitet, ne? A also, zum Beispiel, ich hatte früher, ich glaube in der 9. Klasse oder so, hatten wir alle 14 Tage kochen.
Ja, auch menschlich. <chuckles> Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Oh, das ist cool.
Ne, also, dass wir so da haben wir so, ähm
Ab war das benotet oder war das nur
Ja, das war auch benotet, ja. Mhm, war 'ne ganz normale es war dann angehängt worden von 13:00 bis 15:00, das war so alle 2 Wochen oder so was und, ähm
Ah, okay, das ist echt cool. Aber durftet ihr das denn selber essen?
Ja, natürlich, ne? Ja, also, das war so 'ne
Oh, wie cool. Was auf was für 'ner Premiumschule warst du denn?
<chuckles> 'Ne Hauptschule. <laughs> Ja, ne, also aber, ähm, da waren jetzt so quasi 4 Küchenabteile und da hattest du immer zu dritt oder zu viert, äh, was gekocht und, ähm, zum Schluss durftest dann es essen. Und das wurde dann auch benotet, weil du zum Beispiel musstest du den Nachtisch machen, die andere Person die Beilage, die andere Person das Hauptgericht und so oder so, ne? Und es wurde dann schon noch benotet, ob du, ähm
Ah, okay. Mhm. Oh, wie cool. Mhm.
das so richtig machst, wie die das wollen, ne, so. Ja.
Ah, okay, und was durftest du da so Leckeres verspeisen?